Comment je bah, parce qu'il me dit toutes les secondes, heu: «Alors, heu, tu as tu as tu as» d genre, d en fait, heu, j'ai j'ai un travail où je où je dois appeler des gens, et cetera, tu vois? Heu, et heu, et du coup, heu, à chaque fois il me dit: «Ouais, heu, bon alors, tu as appelé combien de personnes? Bon, heu, là, tu tu tu fais quoi? Bon, j'espère que tu dors pas. Bon, j'espère que tu fais ci, j'espère que tu fais ça, et nanana, nanananananana».
Ouais. Ouais. <chuckles> D'accord, et pour toi c'est c'est trop?
Ouais, il y a et des fois, c'est trop. Il y a des fois, c'est trop.
D'accord, ouais. Mmh, ouais. Bah, après, il faut un juste milieu aussi, ouais.
Mais après, c'est vrai que bon, le fait qu'il le fasse, tu vois, ça me motive à à aussi continuer, mais mais c'est vrai que des fois
Ouais, et puis, heu, tu dis, bah
ah, des fois, je suis en mode: «Ouais, non, là là là, c'est trop» et au contraire, ça me démotive, j'ai l'impression, des fois, parce que c'est trop.
Ouais. Ah bon? <chuckles>
Beh ouais, parce qu'en fait, heu, moi, des fois, quand c'est trop, tu vois, je suis en mode, <blows air> ça me saoule. Tout le temps, on me dit encore la même chose la même chose la même chose la même chose la même chose, à un moment, heu, ça y est, quoi!
Ah, d'accord, ouais. Ouais, je peux comprendre, oui. Ouais. Mais, heu, mais au moins, heu, c'est c'est bien pour la motivation externe, te dire: «Il va me si je fais pas le le le travail, il va revenir me saouler tout à l'heure». <laughs> <chuckles> Ouais.
Ah mais c'est sûr. Mais c'est sûr, ça. Ça, il y a même pas il y a même pas de doute là-dessus. C'est absolument sûr!
Ouais, ouais, c'est c'est comme avec les parents, quand on était petit, on savait très bien que les parents ils iront nous embêter, heu, pour, heu, je sais pas, pour f pour, heu, faire les devoirs et tant qu'on a pas fait les devoirs, ils vont nous agacer. Donc là, tu vas quand même faire tes devoirs, heu, ouais.
Mouais. Ouais, c'est, bah ouais, bah, après, moi, je sais pas, moi, j'ai jamais fait mes devoirs, donc heu
Voi par peur, heu, de la des sanctions, ouais. Ah, d'accord, ouais. <chuckles>
donc heu, bon, je t'avoue, ouais, même même si à chaque fois on me demandait de faire mes devoirs et tout, <tsk> je t'avoue, je le faisais pas trop, je les faisais pas trop, donc heu.
Ouais. Ouais, je comprends, ouais.

D'accord, ouais.
Heu, pourtant, heu, en fait, heu, je suis arrivé hyper tard et hem, et et et et parce qu'en fait, à chaque fois, je dis: «Bon allez, là, j'y vais à 20:00», tu vois?
Mmh. Ah d'accord, je comprends, ouais. Ouais.
Donc, heu, je me dis: «Vas-y allez à à 20:00 je travaille». Puis il est 20:02, je dis: «Bon bah vas-y alors à 20:30, heu, j'y vais». vingt heures trente-trois, je fais: «Ah mince, bon, allez 21:00. vingt-et-une heures deux, ah mince. Bon, vingt-et-une heures trente, 21». Hop et finalement, heu, je suis arrivé heu, heu, au travail à, heu, à minuit quoi. Tu vois?
Oui. D'accord, donc tu, heu, En fait c'est pas que tu, heu ouais. D'accord. Et heu, c'est pas, heu je pense pas que ce soit procrastiner, c'est plus tu repousses, heu, les choses, non?
Ben, c'est ça la procrastination. C'est remettre les choses à plus tard.
Ah d'accord parce que moi je pensais que c'était genre, les gens qui allaient sur internet et, heu, qui qui faisaient pas leurs tâches, qui faisaient autre chose à la place.
Non, ça c'est plus, heu, comment dirais-je? C'est plus être, heu, feignant.
Ah OK. Ouais.
Ouais.
Bah, ben moi non, heu, je repousse jamais, je suis très je suis très, heu, réglo. Juste, les tâches juste les tâches ménagères, parfois, ça arrive. Parce qu'en fait, heu, j'ai j'ai un ordre, heu
Très réglo? Ouais ben, ouais, ou tu es tu les remets à plus tard, heu, tu te dis: «Bon, allez, on va faire ça plus tard».
j'ai un o ouais j'ai un ordre de priorité, et si, par exemple, je vois qu'il y a quelque chose dans mon ordre de priorité qui est plus important, heu, ça va passer peut-être au 2e plan, ouais.
Bien sûr, ouais. Ah ouais? D'accord, OK, intéressant. Ouais bah ouais bah, moi du coup, ouais, non, moi c'est vraiment le le fait de vraiment, heu, à chaque fois, heu, <sighs> en fait ça m'énerve. À chaque fois je je suis là et heu, et je passe je fais rien en fait et c'est c'est vraiment ouais.
Ouais. Ouais. Ben, d'accord ouais. Ben, après, heu, c'est peut-être parce que, ben, pour l'instant tu as tu as pas vraiment de d'emploi du temps, heu, fixe, je veux dire tu as pas d'horaires heu, fixes, heu, heu, en tant que tel.
Bah, j'ai pas d'horaires fixes, c'est vrai, mais j'essaye de m'en fixer quand même, tu vois?
Ouais, ouais, mais
J'essaye de m'en de m'en fixer et heu et heu et puis ça ça ça passe pas du tout quoi, tu vois? C'est c'est très, heu. <sighs>
Ouais.